Então, isso que eu achei interessante, eles me falavam sempre que não ia vender, porque o estilo europeu é mais sóbrio e falavam pra trocar as colorações, colocar um fundo preto, azul marinho, cores mais sóbrias porque senão não vende, e aí teve um época que eles começaram a vender na China. E aí, o que eu fiz vendia bem na China. Que, aparentemente, é um mercado que eles gostam de coisas novas, assim. Então, eu, quando eu criava coisas muito viajandonas, assim, eu gostava de criar abstrato
Uhum. Hum. Uhum. Olha só. Ou Ah. Ah, é coisas mais diferentes e tal. Uhum.
e usava umas técnicas meio malucas, assim, hum, coisa dourada com verde água, coisa assim que eles falavam: "É, vamos tentar na China, não vai vender na Europa." E, de fato, vendeu na China. Foi onde que eu vendi mais mais coisas que eu nunca imaginei, mas é
<giggles> Olha só! Seu trabalho sendo levado até pra China e fazendo sucesso.
É, então, você viu que coisa incrível? A China sempre vende as coisas. Eu me senti no caminho oposto do "Eu estou vendendo coisas na China? Incrível." E eu achei legal porque eu n porque eu também sou muito ignorante em relação à China, não conheço, eu conheço pouquíssimo, mas eu já ouvi relatos das pessoas falando como Xangai e Beijing, como são cidades super tecnológicas e como a
Aham, bem metrópole, assim, bem
É, metrópoles do futuro, assim, e Porque eu achei que o que eu tinha feito não combinava nada com o que eu imaginava da China, assim. Eu achei que eu estava vendendo para a Europa, e daí fui descobrir que, na verdade, a China, que tem 5.000 anos de história, é menos tradicional do que a Europa. Eu achei que era tradicional.
Aham. Uhum. É, a Europa, o pessoal às vezes é meio blasé, né, é tipo: "Ai, minimalista, tons terrosos, aí é preto." Mas, eh, quando você trabalhava para essa empresa de Amsterdã, você que criava, assim, da sua cabeça e aí depois eles pediam para alterar, ou eles já vinham ali com um briefing do para você do que fazer?
Isso. Eh. Exato. Uhum.